Ừm, thật sự nha, mình là mình không bao giờ dám mình tiết lộ với người lạ khi mà mình du lịch một mình luôn á, đặc biệt là đi nước ngoài luôn á. Tại vì, à, nếu mà sau cái lần đó á, mình mới nhận ra á là nếu mà bây giờ lỡ cái thằng taxi đó nó hổng muốn giúp mình thật thì sao, nó chở mình tới một cái cơ sở buôn người nào đó <laughs> nó lấy nội tạng mình thì sao, làm gì ai biết đâu. Và thành thử á là từ trên trên cái chiếc taxi đó mặc dù là hai người nói chuyện rất là vui vẻ nha, nhưng mà điện thoại của mình á thì vẫn đang gửi định vị cho ba mẹ mình ở nhà. <laughs> Thậm chí á, mình còn giơ ừm, mình còn giả bộ giơ điện thoại lên để mình chụp hình tự sướng á bạn, nhưng mà hông, mình đang chụp hình mặt thằng taxi á, à, mình gửi ba mẹ mình luôn. <laughs>
Ờ, đấy. Thật ấy. <laughs> Chứ còn gì nữa. <laughs> Gửi xa thế không biết là ăn thua hay không? <laughs> Ừm, chụp nó à? Tự <laughs> cũng khá là cảnh giác rồi đấy, nói chung là cũng biết cách để để, gọi là, bảo vệ cho bản thân, hay là, kiểu, nhỡ đâu có việc gì thì cũng, a, gọi là, có phương án, đúng không? OK. Thông minh. Ừm.
Ừm, nhỡ đâu có việc gì thì có bằng chứng để còn tìm ra mình chứ hổng có tìm được một phần thì cũng tìm được toàn phần chứ bạn, đấy. <laughs>
<laughs> Ô kê, nói chung là kiểu gì cũng phải thấy xác nha. <laughs>
<laughs> Chứ giờ hổng có mặt thằng taxi đó rồi lấy đâu ra điều tra được ai, rồi coi như là không về được tới về nhà luôn thì buồn lắm, đấy, cũng phải chuẩn bị tới tình huống xấu nhất.
Ừm, đấy, thế là, kiểu Được đó nha, khá là khá là thông mình đấy, mấy cái mẹo này cũng được đấy chứ. Nhưng mà đấy thì bạn cứ thấy bạn cứ đi tiếp cận với, ờ, tiếp xúc với cả những cái người lạ như thế thì cũng có một số những cái mẹo hay, đúng không? Để tránh cái việc là bị người ta lợi dụng hay gì đấy, đúng không? Họ lại theo dõi bạn chẳng hạn, lo. Thế sau rồi đi một mình thì phải bảo là là là là đi với cả mấy thằng đệ nhá, kiểu, <laughs> đi mấy thằng đệ hộ tống.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Chuẩn luôn. Nhưng mà như mình nói rồi <laughs> Ờ, bạn mình đang đợi mình khách sạn, ờ, nếu mà 10 phút mình hông tới nữa nó báo cảnh sát. <laughs>
Ừ, ô, nó cầm súng đến. <laughs>